Ahora bien, con todos estos temas, que tenemos de no lograr conseguir dormirnos y eso, ¿tú qué hábitos tienes, que te ayudan a dormir mejor por la noche?
Fíjate que, bueno, un hábito que tengo, al finalizar mi día, hago una pequeña meditación, hago agradecimiento, y hago una respiración consciente, y me conecto conmigo. Y también, desde luego me desconecto las pantallas, y y tener mi habitación, o sea, una temperatura agradable, y con y con poca luz.
O sea, digamos, ¿que este podría ser como, tu ritual nocturno previo a acostarte?
Se puede decir que sí, se puede decir que sí, yo procuro, al menos, mira, tampoco te voy a echar mentiras, de que procuro a veces, eh, desconectarme de las pantallas, 1 hora antes de irme a acostar, pero, hay veces que, al menos 1/2 hora antes, esa esa es una, una.
Ujú. Okey, ¿y por qué qué es lo que has notado al poderte desconectar, previo a al a irte a dormir? ¿Qué has conseguido con ello?
Fíjate que antes cuando no hacía esto, te hablándote desde mi experiencia, pues, sentía como que el cerebro está <blows air> revolucionado, ¿no? Algunas veces que si estaba viendo un poquito de ocio, ¿no? Eh, reels aquí y allá, y de repente, pues ya, lo dejaba por un lado, y a veces me me acostaba, y y el cerebro como que, <whistles> es ahí la las las luces chillantes, no, de la pantalla esa, como que toda acá seguía dando <chuckles> vueltas, ¿no?
Sí, sí, claro. Ujú. Okey, entonces el poder como, mm, desconectarte de previas con estas pantallas, ha hecho que tu mente se mantenga en calma, ¿no? Para no estar generando ansiedad, porque creo que es algo que la gente, pues, muy a menudo dice: "Es que no puedo dormir porque tengo mucha ansiedad, porque estoy sobrepensando, porque ETC". Entonces, el poder quitar las pantallas, o, estos ociosidades, eh, nocturnas te ha ayudado más a a relajar tu cabeza.
Claro, bueno, a a mí si eso aunado a también, a que hago la esa respiración consciente, esa meditación, agradecimiento también como que me pone en sintonía, y y me pone un poquito listo para irme, pues, ahora sí, pues, que para conciliar el sueño.
Okey, y por ejemplo, hablando del tema de la meditación, ¿qué tipo de meditación te gusta realizar? ¿Haces alguna en específico? ¿Sigues algún creador en particular? ¿La haces como, eh, tú de forma autónoma, o prefieres como estas meditaciones guiadas a través de de Spotify, o eso?
Mira que, eh, ya le hago ma deo fu de forma autónoma, cuando empecé con este hábito, que también inició con un hábito matutino, y que tenía este hábito nocturno para dormir, este, lo lo acompañó, yo ocupé mucho de de de meditaciones guiadas, ¿no? Porque para mí no era no era fácil. <smacks lips> Lo usé en su momento de una aplicación que se llama Calm, así de calma como en inglés, y, incluso, pagué una suscripción ahí por algunos meses, ¿no?, ahí venían algunas buenas meditaciones guiadas. Después me apoyé en algunos canales de YouTube con meditaciones guiadas, pues, que que me ayudaron, este, pues, ahora sí que a centrarme en la respiración y la mente. O sea, de de de no darle mi enfoque a veces a a pensamientos, eh, invasivos, ¿no?, de que me llegaban, y a veces sí me me quitaban energía de que: "Oye, mañana tengo que hacer esto, oye, el otro, oye, que acá, y oye, esto". Y pues, si no, <chuckles> no te ayudan a
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Claro. <giggles> Algo que no poder resolver en ese momento, ¿no?
No, y sí, a ah, y y y que no te ayuda no te ayudaban a a conectar, pues, con con el fin de la de la meditación, ¿no?
Oye, y por ejemplo, cuando empezaste a meditar. ¿Cuál era la intención de de hacerlo?, o sea, ¿por qué fue que dijiste lo voy a probar, alguien te lo recomendó, o cómo fue que llegaste a a encontrar en la meditación un buen hábito para poder, pues, descansar mejor?
Mira que, eh bueno, e esto inició desde un libro que me regalaron en diciembre del 2019, que se llama El Club de las 5 de la Mañana, con Robin Sharma, y, eh, pero él te invita a un hábito matutino donde medites, hagas ejercicio y leas. Ahora bien, yo, eh, incorporé la meditación te porque me gustó el tema mucho cómo cómo conectaba, cuando empecé a conectarme, ahora sí con a interiorizar y conectarme con mi ser, con mi alma. Pues entonces, dije: "Bueno, pues, también voy a si si si así inicio el día meditando, pues, lo quiero cerrar meditando", ¿no? Porque, pues, me sentía con mayor templanza, más tranquilo durante el día, hasta cierto punto con más paz, que ojo, paz no es ausencia de problemas, sino que a pesar del problema, pues, puedas, este, estar tranquilo d dentro de lo que cabe.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Okey, qué buena definición, ajá.
Así es. Y eso
<smacks lips> Oye, y por ejemplo, ¿cómo fue que esta parte de la meditación, descubriste que era importante?, o sea, e en tu día a día, ¿empezaste a ver cambios, empezaste, no sé, cómo encontrar esa paz que mencionabas?, o cómo fue que dijiste, no, ya tiene que estar integrada todo el tiempo o todos los días en las noches, para que funcione yo mejor.
Claro, mira, este, yo antes, eh, vivía un poquito en piloto automático, ¿no?, mu muy rutinario, levantarte, alistarte, esto, y lo otro, los pendientes, y así, de una manera muy robótica, por así decirlo. Y también eso, bueno, era una persona que, pues, me enfadaba mucho, eh, salir a la calle y toparme el tráfico, que estaban pavimentando, por ejemplo, ay, ¿para qué se ponen a pavimentar a esta hora? ¿Por qué, no lo hacen en la noche?, si se hace aquí tráfico, y y pues, me molestaba, me molestaba, me enfadaba bastante, ¿no?, esas situaciones, o, ir al Costco, por ejemplo. Ah, parece que aquí regalan cosas, siempre está lleno, y unas filotas, y o y no sé, estar en Soriana, oye, sí, sí, sí, ahí Soriana está como 20 cajas que tienen disponibles, y nomás hay 3 abiertas, ¿entonces, para qué tienen tantas cajas, y nomás tienen 3 abiertas?, o sea, todo todo eso me enfadaba bastante, eh, digo, a lo mejor no no explotaba mucho, pero, sí molestaba a un cierto grado, que te puedo decir de 10, de 10 veces que ocurrían eso, 8, 9, me molestaba el día de hoy. Sí, bastante, o sea, me molestaba así mucho. El día de hoy me atrevo a decir que, pues, sí molesta si acaso, 1 o a lo mucho 2, y no y no que que explote, ay que después de repente decir: "Ay, o sea, que me pueda molestar a veces", sí, pero, es es muy mínimo, o sea, hay una reducción significativa que yo he notado bastante, ¿no?, y me agrada.
Ujú. Ujú. Claro. <chuckles> Mm. <laughs> Todo te molestaba, ¿no? <giggles> Ujú. Ya, ya, ya. Guau, pues, era bastante. Sí, eso está bastante bien que hayas notado estos cambios para que también el el implementar el hábito, pues, se te hiciera más fácil, ¿no? Y que dijeras, no, ya no lo quiero soltar porque no quiero regresar a esta época en la que todo te irritaba, todo te molestaba, y que ahora, como bien dices, encuentras esta paz, o esta tranquilidad de decir: "Okey, está sucediendo eso, pero ya no altera como mi sistema". Puedo relajarme, puedo estar tranquilo, siguiendo con mi vida, con mis pendientes, o con mi rutina, sin tenerme que exaltar por algo, pues, que no vas a poder cambiar, ¿no?, tampoco.
Sí. Cla claro, así es, así es.
Oye, y hablando en temas de, por ejemplo, de alimentación, y esto. A para muchas personas, a veces, eh, algún alimento les puede provocar, eh, pues, esta inhibición del sueño, ¿no?, a lo mejor café, chocolate, algún lácteo, no sé, cualquier cosa. En tu caso, ¿hay algo en particular, que que ajustes o que modifiques en tu rutina, respecto a la alimentación, para poder descansar mejor?
Fi fíjate que sí, y fíjate ahorita, que mencionas ese tema de la alimentación, eh, pues, yo yo antes, ce-cenaba, pues, muy muy copioso de tacos, hot dogs, pizzas, lo lo que fuera, ¿no?, cuando vivía, en ese en en ese modo, de piloto automático, incluso, pues, también tenía tenía sobrepeso. El día de hoy no lo tengo, eh, porque me he hecho más consciente de mi alimentación, y y antes vivía tomando omeprazol, y o o, en mi refrigerador había leche de magnesia, o Melox, o todo ese tipo de cosas, ¿no?, <giggles> por el reflujo, gastritis, colitis y todo lo que termina en itis. Y este, eh, y en ese sentido, yo sí he cambiado mucho mi alimentación, ¿no?, más nutritiva, más natural, menos, eh, medicamen bueno, perdón, menos, perdón, alimentos ultraprocesados. Y sí, te voy a decir que casi yo no ceno, por tema de también de mantener ceno muy mínimo, si acaso de repente un tazoncito pequeño de unos 100, 150 gramos de yogurt griego natural sin azúcar, y con un poquito de fresas, o o, blueberries, esos arándanos azules congelados y así, este, y sí, esto. Porque, te voy a ser sincero, sí también de repente no falta que te inviten a a a un evento, y una sí, sí me pasó, que así, que, ah, que come y sacaron los frijolitos ahí que creo que los guisaron, y luego también le le echaron un poquito de de vinagre esas de las latas de de chile esas de La Costeña, no sé qué traen, y le echaron también un poquito de de ese vinagre y luego un una carne seca, que está que estaba con entonces yo probé.
Okey. Ujú. Okey. <laughs> Okey. <laughs> Ya. Ujú. <laughs> <grunts> Más potentes. <chuckles>
Estaba pues, más o menos rico ahí, ah, está rico, y no, cuando llegué tenía un reflujo muy feo, ¿no? En la en la <giggles> noche, sí, la pasé la pasé un poquito pero digo, esa fue una ocasión, entonces, sí, sí procuro este, pues, también, no pues, e en mi vida ya, pues, rara rara vez como ese tipo de cosas.
<chuckles> Complicado. <giggles> Sobrepasaste. Okey. Y ahora en el tema d de actividades, por ejemplo, no sé, hacer ejercicio, salir a caminar, o algo de esto, ¿lo implementas como en tu rutina y te ayudan obviamente a a descansar mejor, o por el contrario, te agotan demasiado y te sientes como, no sé, molesto, irritado?
No, no, fíjate, yo sí lo procuro en la mañana el ejercicio, y y y me siento con mayor fuerza, energía y y bastante vigor. En la noche, casi no. Hay veces que sí, aunque haga ejercicio en la mañana que caminar y demás. A veces suelo salir a dar una pequeña caminata tipo tarde, noche, ¿no?, 7, 8, y que sí siento, pues, el salir, el respirar, este, andar aquí a un parque que hay un pequeño parque cerquita aquí, hay un sendero, y
Ujú. Okey. Ujú.
Eh, hago una pequeña caminata por ahí, el respirar ahí esa ese pequeño contacto con la naturaleza, sí, pues sí, sí me ayuda bastante, pero, eh, lo hago en la en en la tarde, pues, lo hago ahí de vez en cuando, no tan seguido. Este, pero sí, fíjate, por el contrario, de de de que me despierte, y que no me me ayude a dormir, por lo contrario, a mí en lo particular me me ha ayudado, incluso, pues, también a a conciliar mejor el sueño.
Como tú, ajá. Mm. Justo ahorita que decías esto como de levantarte a medianoche, ¿en algún momento te ha ocurrido seguramente que despiertas, y que empieces a dar vueltas y vueltas, y ya no te puedes dormir?, o no sé, te paras al baño, y ya como que se rompe tu ciclo del sueño, ¿cómo logras volverte a conectar con el sueño? ¿Vuelves a hacer como alguna meditación, respiras, o no sé, qué qué es lo que te funciona, para volver a encontrar el sueño?
Trato difícilmente me pasa eso, ¿no?, eh, yo me levanto, muchas veces me levanto en la mañana, bueno, perdón, en la noche, eh, una vez a de repente, pues, al baño y y regreso, y me rápido consigo un sueño, pero, eh, cuando me ha llegado a ocurrir, y y te voy a decir, el sábado pasado me ocurrió, este, fuimos a visitar, a este, bueno, a a a una cuñada, fuimos a otra a a otra ciudad acá, a un pueblo, de hecho fuimos, y hubo un evento social, yo no andaba muy andaba muy cansado, yo me fui a acostar temprano, este, ahí mi cuñada, mi concuño se quedaron, incluso hasta mi esposa, entonces, yo me pues, me dormí, eh, por ahí llegaron las 2 de la mañana, y el ruido sí me levantaron, pues, salí a estaban ahí cenando, y yo salí la sobremesa. Yo <giggles> cuando regresé, pues, esa 30, 40 minutos que estuve con ellos, como que me rompió el ciclo de sueño, entonces, cuando fui a acostarme, sí batallé, pues, o sea, ah, no, ya no no puedo dormir, y lo que hice empecé a meditar, con ojos cerrados, empecé a meditar, meditar y trivizar, y y pues, yo creo que estuve <giggles> como unos 20 minutos, casi 30 minutos, de repente pues, a a ahí este, pues, me quedé dormido, de nuevo, pero, sí, sí, mm, batallé un poquito quizá en ese sentido.
Ujú. Ujú. Okey. <giggles> Okey. Pero, pues, te ayudó también un poco el tener estas herramientas, ¿no?, para que fuera relativamente más fácil el poder el volver a encontrar el sueño, y que no se queda como toda la noche estando con ansiedad, o de: Ay, no puedo dormir dando vueltas y vueltas, tener como estas herramientas, sí potencializó, ¿no?, como el el volverte a ayudar a a conciliar sueño. Oye, ahorita regresando un poco como al tema de las comidas, ¿cómo podrías darle un consejo a alguien que a la mejor, pues, se encuentra, eh, consumiendo algún tipo de alimento, no sé, café o leche, o cosas así como los taquitos?, que también decías, que es como parte de su rutina, ¿cómo podría implementar mejoras, en la alimentación, para alcanzar a conseguir un mejor sueño?, ¿no? ¿Cómo qué podría disminuir, o qué alimentos podría como intercalar, para que poco a poco el hábito se haga mejor?
Sí. Claro, claro. Pues mira, este, cualquier alimento evitar, eh, sobre todo, ya que una vez que se meta el sol, cualquier alimento que altere tu sistema nervioso.
Ujú. Okey
Este, la cafeína, así, el chocolate y y conocer tu cuerpo, ¿no? En el caso si la cafeína te afecta, pues, eh, no lo consumas, ¿no? Este, eh, sobre todo sobre todo cuando ya se mete el sol, el chocolate, o o, este, también, este, los picantes pueden ahí también causarte algún malestar ahí estomacal, algún reflujo, temas en el esófago. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, digo a lo mejor es más difícil, perdón, es más fácil decirlo que hacerlo, pero si quieres tener, este, un mejor hábito del sueño y que tú lo vas a empezar a ver, que empieces a a evitar eso. Y a lo mejor si dices: "Es que no lo puedo dejar", bueno, si lo haces, si si es que lo hago 7 veces en en la semana, o todos los días, bueno, hazlo 5. Y después, o sea, hacer hacerlo gradualmente esas y que vayas viendo esas mejoras, y empieces a comparar los días que no lo haces, con que sí lo haces, ¿no? Porque sobre todo si si si detectas que te digo, que que tal, o cual, este alimento, este, está causando ahí un un desbalance, ¿no?
<giggles> Okey, o Sí. Sí, ¿y tú qué qué errores fueron los que notaste que tú hacías, que ahora ya no haces, y que son como los más importantes para, pues, generar un nuevo cambio de hábitos y poder descansar mejor?
Justo eso justo eso el e el cenar copiosamente y muy tarde. Este, es e e eso, eh, o cuando aunque ya hacía de las meditaciones y demás, me quedé con el co co con esa manera de de de cenar un poco tarde, o a veces hasta las 10 de la noche. Y después me di cuenta que, pues, que no abonaba, eh, mucho a a esto. Y entonces, pues, l dejé ahora sí que yo después de que se mete el sol, como lo más mínimo, la verdad, este, yo como mucho durante el día, pues, mucho, me refiero a que bien copiosamente na mm, nutritivamente, normal, este, y este, pero ya que se mete el sol, ya es mínimo lo que como, casi nada.
Ujú. Ujú. Okey. Lo n lo normal para ti. Okey. Vale, perfecto. Oye, pues, te agradezco mucho por haber compartido, pues, esta parte de rut de tu rutina diaria para conseguir un un mejor descanso por la noche. Te agradezco mucho.
No, gracias a ti por por la oportunidad, fue muy gratificante para mí, que estés bien, cuídate.